No, o sea, realmente creo que sí le llegué a prestar al principio, porque cuando empezaba a pedir dinero, ah, me dijo: "Oye, tengo una situación superatorada, estoy como que en esto, ¿me puedes prestar $200 pesos o lo que tengas?”. Y sí lo vi como precisamente de que: “Okey, sí se escucha como algo serio”. Entonces sí le dije no se los presté, justamente se los regalé, le regalé: "Toma, pues no los ocupo, tómalos". Pero a partir de ahí, como que me fue pidiendo cantidades más grandes que obviamente no accedí, y precisamente nuestras comunicaciones, todos los mensajes literal que que tiene son como estos de que: "Oye, préstame dinero". Y esas son son cantidades grandes, no son como cantidades chiquitas, y siempre es como: "Te los pago mañana". Y para mí es como que muy difícil que si me estás pidiendo tanta cantidad de dinero para hoy, me los pagues mañana. Como para mí es como que: "No me los vas a pagar mañana". Pero también como que es cuando en el tema de prestar dinero, sí soy muy reacia, sí tuve una situación anterior con una amiga que según le presté din eh, me le p le no, yo le presté dinero y nunca me pagó. Le presté $2000 pesos y nunca me los pagó. Y sí me dijo como que: "Te transferí y todo", digo: “Bueno, pásame la captura de la transferencia para rastrear como que el ID de la transacción”. Ajá, y me dijo: “No, pues tú solo quieres verme la cara”, y digo: “No quiero que me vuelvas a depositar, solo mándame la captura, o en tus en tus movimientos mándame eso”. Ajá. Y, pues, se negó. Ajá, entonces desde ese punto, yo siempre dije también me estresa andar cobrando, como que no no me gusta cobrar mi dinero o mendigar por mi dinero, porque me hace como que muy tonto. Yo entiendo cuando alguien te pide prestado, no te va a pagar al instante porque precisamente estaba en una etapa de necesidad y sí requiere como que ese tiempo para ajustarse. Pero esta esta persona, literal, ha llevado como 6 meses <chuckles> o casi ni la veo, nunca le voy a poder pedir ese dinero o fácilmente me bloquea y ya, y es como que ese miedo constante. Y eso, no se poner ese límite de decirle: “Oye, no me vuelvas a escribir para prestarme”. No sé cómo pasar esa barrera de ser cortés y no perder su amistad, porque la gente también se llega a ofender cuando no les quieres prestar dinero y es como de: “Oye, pues no tengo, no es mi culpa o o no quiero”, o sea, eso no tiene nada que ver.
Ujú. Ay. No. Sí. Sí, claro. Ujú. Claro. Ajá. ¡Ay, no! Sí, no. Ajá. Sí, el pago. Ujú. El historial sí, ujú. Y no. Claro. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí.